Oui, alors après le le décalage, heu, on on se demande pas non plus des réponses instantanées. Mais c'est vrai que là, heu, elle, elle elle a pas la possibilité, parce qu'elle dort, de le voir avant 9:00, plus, si elle fait sa journée, donc ça peut prendre vraiment 1 ou 2 jours pour que mon histoire de chausse-pied soit lue. Et clairement au bout de 2 jours si elle me reparle de mon chausse-pied, j'ai oublié ce que je lui avais dit, quoi. Donc c'est pour ça que le décalage horaire, heu, ça ça éloigne un petit peu, tout ça, heu donc oui, si elle avait été en France, je pense qu'on se serait, heu, en tout cas, plus parlé et heu, moins longtemps peut-être, on n'aurait pas ritualisé ces appels, heu, de de ouais voilà, moins longtemps mais plus souvent.
Bien sûr. OK. On l'entend à chaque fois. Et est-ce que ça vous a donné l'envie de, ben, de plus vous revoir ou en tout cas, d'aller, heu, l'une chez l'autre, heu? Toi en Australie, en France?
Heu, beh j'ai eu la chance d'y aller, heu, il quand elle est partie, il y a 2-3 ans donc heu, mais c'est vrai que n bizarrement, le fait de la voir, alors je dis pas que j'ai pas envie de la voir, mais de de la voir, même si c'est à travers un ordinateur, c'est vrai que j'ai un peu l'impression, heu parce qu'il m'arrive même de repasser pendant que je lui parle. Donc c'est un peu comme si, heu, elle faisait partie de mon quotidien et comme si finalement, le lien, il était pas vraiment ah oui tout à fait, oui, oui, effectivement, oui, c'est oui, oui.
Fait presque partie de la famille, en fait? Et donc, en fait, de ce côté visio, c'est bien parce que ça rapproche mais d'un autre côté, est-ce qu'on peut dire aussi, en tout cas, est-ce que tu penses que, heu, ça peut aussi, heu, en enlever cette envie de de se r de de de rencontres réelles?
Mmh. Mmh, dans mon exemple précis, non, parce que c'est pas que j'ai pas envie de la voir, c'est que je peux pas la voir. Donc en fait, c'est juste pas un sujet. Donc dans mon exemple précis à moi, heu, ouais, voilà, exactement, oui c'est ça. Donc non, c'est pas c'est pas un palliatif, c'est juste, heu, qu'il y a pas d'autres solutions. Mais ça me remplace pas une visite que que je veux pas lui faire et que j'aurais appelée en disant: «Bon, c'est bon, je vais l'appeler 10 minutes comme ça au moins j'ai pas besoin d'y aller». Non là, pour le coup, heu, dans dans dans cet exemple-là, heu, c c c'est pas le cas. Non.
D'accord. Parce qu'elle est trop loin, parce que ça coûte cher et cetera. C'est pas le cas, OK et est-ce que tu utilises d'autres moyens de communication alors des des m heu, par exemple, un moyen de communication un peu plus ancien, heu, ça peut être le courrier?
Mmh. Mmh.